Écoute, pour te dire à quel point ça m'a impacté ce voyage, j'ai carrément pris des cours de japonais après, hein. Ah, je te jure, si, si.
C'est pas vrai? Énorme! OK.
Heu, non, non, j'ad j'adore ce pays, sa culture, tout, donc heu, mon objectif vraiment, à long terme, c'est de d'apprendre le japonais, heu, de de me remettre bon, après mon fils en fait, j'ai j'ai gu j'ai laissé tomber les cours. Heu, mais vraiment de me remettre à ça et puis de bon après je vise un petit peu loin, mais à la retraite, heu, tu vois, si j'ai la possibilité d'aller passer beaucoup de temps là-bas, le faire quoi, à fond quoi. Vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Hem. Mouais.
D'accord. Oui, mais Hem c'est un beau projet et est-ce que, heu, enfin, petite question, heu, hors du sujet mais est-ce que tu regardes justement des des films peut-être en VO, heu, en japonais?
Vas-y, vas-y. Oui, oui, oui. Heu, tout ce qui est, ouais, ouais, non, oui, je regarde des films, heu, mon fils, il est fan, tu sais, des petits trucs de enfin des petits dessins animés les pour les plus petits de Ghibli.
Mmh. Mmh, mais oui, heu, mmh mh.
Totoro et Princesse Kiki, là enfin, Princesse non, la petite Kiki la petite sorcière. Hem, non il adore, heu, là, ce matin, enfin, tu sais on utilise des petits mots en japonais, enfin on est on est à fond là-dessus. Hem.
OK. Ah j'adore! Mais c'est génial! En plus co c'est bien parce que tu lui transmets, heu, heu, très tôt, j'ai envie de dire, heu, heu heu, il va avoir l'oreille, il va pouvoir entendre et pour lui ce sera encore plus facile de de s'y mettre, si ça lui plaît.
Ben ouais, ben écoute, j'aimerais bien j'aimerais bien que j'ai l'impression. Après, j'e j'e j'espère tu vois qu'il, mmh comment dire? Que c'est pas quelque chose qui lui plaît juste parce que ça plaît aussi à sa maman et que c'est vraiment quelque chose que lui, heu, lui, aime, donc heu, bon, on verra aussi par la suite, tu vois, j'ai trop envie d'insister non plus et de voilà. Heu. Ouais.
Oui. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est un partage, c'est pas tu sais c'est pas comme si c'était une, hem, une corvée que tu lui imposais. Là, c'est un partage ou vous discutez, en plus pour lui c'est un jeu, c'est un enfant et hem, j'ai envie dire c'est toujours un plus. Heu, je pense pas qu'il va t'en vouloir, heu, de se dire: «Bah, grâce à ma maman, <chuckles> j'ai appris en m'amusant un une nouvelle langue et hem, et c'est quelque chose que j'ai en plus».
Oui, c'est ça. Ouais, tu as raison. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, c'est c'est vrai. Non, non, il faut que je le prenne, heu, comme ça et que, moi même par rapport à ça, je reste, heu, détendue, heu. <laughs> Il y a pas de de pression à se mettre. Ben oui.
Mais oui. Tout à fait. Maintenant, là tu lui imposes rien du tout, là au là tu tu part j'ai envie de dire, tu partages avec ton fils ta passion et heu, tout en s'amusant, tout en rigolant et en m plus avec des choses hyper ludiques. Ça lui permet d'avoir, heu, d'acquérir une connaissance, heu, s su supplé supplémentaire là, où d'autres, hem, ben, à nos âges, peut-être, ben, si on s'y met, ben, ça devient entre guillemets «une corvée» parce que là, tu es obligé d'apprendre alors que lui, il s'amuse.
Mmh. Mmh mmh mh. Oui.